Kayaknya emang mereka udah sering ke pantai sebelum aku dan ponakan-ponakan mereka lainnya kan ya. Jadi udah tahu kalau ubur-ubur tuh, eee, ada di sekitaran ketika misalkan mandi di atau berenang di laut itu. Jadi, mereka mungkin juga udah pernah juga kan, kena kayaknya.
Hmm. Oh, gitu. Waduh, ini cukup berbahaya juga sih kalau misalkan terus-terusan ini. Apa tidak diperiksa ke dokter atau gimana tuh? Terse apa, setelah terlihat tersengat gitu kan ada merah-merahnya gitu kan kata kamu ya. Itu rasanya yang tersengat tuh gimana tuh, panas kah atau cuman merah aja tuh?
Iya. Eee, jadi pas interaksinya nempel sama ubur-uburnya tuh gak berasa, Kak, kayak gak nyadar gitu. Iya, justru berasanya itu setelah mungkin agak lamaan ya, pas mau ke tempat bilas udah kelihatan merah. Merahnya tuh kayak merah kena ulet, tau gak sih, Kak? Kena ulet bulu. Nah merah-merah kayak gitu.
Oh, gak berasa? Oh. Oh iya, tahu tahu, paham. Hmm, bentol-bentol gitu ya.
Iya, eee, merahnya kayak eee, jadi dibiarin aja, terus kempes sendiri, merahnya hilang sendiri sih.
Wih, iya. Oh, hilang sendiri tanpa obat apa pun gitu, tanpa apa, salep atau obat gitu yang diminum gitu?
Iya, tanpa tanpa minum obat, tanpa dikasih apa pun, dibiarin aja, cuman rasanya agak gatal.
Oke. Oh, oke, baik. Itu cukup ini ya, menakutkan juga ya, apa kamu lihat gak, ubur-uburnya apa, eee, besar atau kecil gitu pada saat itu?
Aku lihat ubur-uburnya, eee, dalam pandanganku, di ingatanku pas dulu aku masuk ke sini tuh ubur-uburnya mungkin, eee, secara diameter kayak se sebesar bola ya, bola bola yang untuk sepak bola itu, diameternya sebesar itu. Gede, Kak, eee, beda nih ubur-uburnya.
Heeh. Bola? Wow, gede juga ya. Waduh. Waduh, cukup ini ya, apa, eee, menarik nih, b ternyata berenang sama ubur-ubur juga nih di lautan. Dan ternyata orang-orang sana dan orang-orang dewasa di sana, eee, terbiasa dengan ubur-ubur tersebut ya. <chuckles> Ini antara menarik, menakutkan sekaligus sih, <chuckles> aduh, mmm.
<chuckles> Iya. Kayaknya kayaknya emang jenis ubur-uburnya bukan ubur-ubur yang berbahaya sih. Gak tau ya aku, ada ada berapa jenis ubur-ubur.
Sengat gitu ya. Oh, oke.